Certo, mas você não troca, por exemplo, de modelo, essas coisas, de de estilo?
Aí, eu troquei de modelo agora, o último que eu comprei por exemplo, o penúltimo que eu tinha ele era branco com detalhe em prata.
Uhum. Ah, tá.
E aí, esse agora que eu comprei, ele é realmente todo branquinho. E é um pouquinho mais, como eu posso dizer, é um pouquinho mais delicado, assim, o design dele.
Certo. Uhum, certo. E e esse, por exemplo, de você comprar o branco com prata, você comprou porque era uma moda ou é porque você gostou dele, foi combinou com o seu estilo?
Foi porque, quando eu olhei, assim, eu gostei desse branco com prata, porque continua dando com tudo, né.
Uhum. Ah, tá.
E, quando eu experimentei, eu achei ele bem confortável no pé.
É?
Uhum.
Tá. E você é daquela, assim falando agora no geral, até mesmo do de do tênis aqui, me correu isso também. Porque eu sou assim, quando eu gosto de uma marca de tênis e um modelo, eu compro só aquele. É impressionante, sabe, eu compro várias cores é mesmo? É isso que eu te perguntar, você assim também? Você compra ele de va
Uhum. Ai, eu também sou tipo assim. <chuckles> Ai, sim, tanto que esse da Adidas que eu mudei, se você botar os dois um do lado do outro, você vai me dizer que é o mesmo, mas eu consigo ver umas diferenças. <laughs>
Uhum. É? Olha isso. É, que para g para para uma para u uma outra pessoa seria só a diferença um é que um é com é branco com prata e outro é branco com branco, mas para você tem
Sim. <laughs> Exato. Essa seria a diferença. <chuckles>
Tá, mas essa diferença que você vê é o quê? É só na aparência, também é no no no uso? Como que é?
É na é mais na aparência, porque eu acho que ambos são confortáveis.
É mesmo? Tá, calçam igual, assim, se se sente é.
Si sim. Um a numeração e eu não lembro agora se a numeração é igual. Mas 1 eu tenho a sensação que é um pouquinho mais frouxo no meu pé e o outro é um pouquinho mais justo.
Ah, é? Muda? Uhum.